Ừm. Là cái cách bạn, à, dẫn ba mẹ qua để trải nghiệm cũng là một cách rất là hay đó, không biết nha, đặt cái trường hợp ngược lại đi, là cái khi mà ba mẹ bạn trải nghiệm được như vậy rồi nhưng mà họ vẫn quyết định là bạn nên ở lại thì lúc đó bạn có giữ cái ranh giới cho riêng mình hông? Có giữ cái quyết định của mình, à, gọi là, sau khi ta bước qua được một cái khoảng thời gian tuổi thơ và phát triển bạn không có tư duy phản biện, thế bây giờ bạn có quyết định là bạn phản biện vì bản thân của mình hông?
<chuckles> À. <chuckles> <chuckles> À. Ừ. Ừm. Ờ, thực ra là như nãy bạn có nói ha, kiểu, mình muốn là ba mẹ phải trải nghiệm để mà thấy, còn nếu mà thấy rồi nhưng mà vẫn không có thông cảm cho mình thì, nói chung, mình bị mất đi một cái động lực là sự ủng hộ của ba mẹ thôi, thì cái đó nó khiến mình khó khăn hơn một xíu thôi chứ còn, ờ, quyết định thì vẫn là ở mình mà, đúng hông? Thì mình phải tự chịu trách nhiệm thôi, đã lớn rồi, quyết định sai thì cũng phải tự chịu thôi. <laughs>
Ừm. Ừm. Mong là bạn vẫn quyết định. Ồ. Ừm, đúng rồi, chính xác. <laughs> Ừm, đúng rồi, bắt đầu, gọi là, trưởng thành thực sự rồi đó ha. Thế thì á ha, không biết là, ừm, với một cái lời khuyên dành cho những cái người mà, ừm, gặp quá nhiều những cái áp lực và cái sự từ cái sự kỳ vọng từ gia đình đó mà bạn đã vượt qua như vậy đó, thì bạn nên khuyên gì cho những cái người đang bị áp lực như vậy?
Ừm. Ừm <chuckles> Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, thực ra mình mình vẫn chưa nghĩ tới cái chuyện mà mình khuyên người khác nha, nhưng mà mình có nghĩ á, là sau này mình có con mình sẽ dạy nó như thế nào. Đó, thì cái mà mình muốn thay đổi á, ờ, mình muốn mà thay đổi á, khác với mình á, là mình muốn nó phải nói ra những cái nó muốn chứ hông có tại vì còn có cái cơ hội để mà mình chứng minh nhưng mà lỡ con mình không chứng minh được vì nó bị, ờ, áp lực thì sao, thì mình muốn nó phải nói ra hết những cái mà nó cảm thấy, thì như vậy gia đình mới hiểu được, đúng hông?
Ừm. Ừm, bạn dạy sao đâu? Ừm, đúng ha. Ừm, đúng rồi. Cũng phải ha. Thế thì hông biết là trong suốt cái quá trình mà bạn lớn lên như vậy, những cái giai đoạn mà bạn cảm thấy bị áp lực đó thì bạn xả cái áp lực đó ra ở đâu? Có người thì người ta chọn là viết nhật ký hay có người, người ta chọn là, à, đi ra ngoài để, ơ, tìm những cái mối đồng cảm. Còn với bạn thì bạn bước qua cái điều đó như thế nào?
Ừm. Ừm. À. Ừm. À, thực ra là mình cũng là may mắn vì mình có một người chị sinh đôi, nên là lúc nào cũng đi hành với nhau hết á, đi du học cũng đi chung với nhau, về cũng về chung với nhau luôn. Y như là trải nghiệm của hai đứa y hệt nhau, ờ, đó nên là hai đứa rất là hiểu nhau, có cái gì mình hông thích là mình có thể chia sẻ được với nhau hết. Ờ, mà vừa là gia đình nữa thì người ta cũng lắng nghe chứ mình cũng không cần phải chia sẻ với người ngoài nhiều luôn. Đó, đối với mình cái cách mà giải tỏa nhất vẫn là tâm sự với người thân. Ừm.
Ừm. Ờ. Ồ, vậy luôn á hả, ôi trời hay quá vậy, <laughs> vậy là tuyệt vời há. Ừm. Ừm. À, phải ha bạn ha.